Mira platicando de de este proceso creativo y así, cuéntame, ¿qué papel juegan los errores en tu proceso creativo? O sea, ¿crees que sí sean muy importantes?, ¿crees que te ayudan?, ¿crees que te afectan? Cuéntame un poquito.
Pues mira, te cuento. En primero reconocer que te equivocaste cuesta, <laughs> no es nada sencillo de decir: "Ay me equivoqué". No no no es difícil reconocer que la estás regando, es complicado. Personalmente, he aprendido más de mis errores en en todos los sentidos, porque como que te llevan a superarte a ti mismo, ¿no?, entonces, dices: "No no no tengo que no no no so", o sea, tiendo a ser de las que no se rinde.
Claro. <chuckles> Mm. Claro, sí.
Eh, primero tengo que trabajar en reconocer que la regué, ¿no? O sea, ya la regué, digo: "Okey, ya la regué", ¿qué aprendo del error?, tengo mi mis 2 opciones, o no me o me deprimo y ya no hago nada, o o aprendo del error y lo supero, ¿no?, porque a veces sí, a veces estoy, eh eh, las emociones a veces juegan un papel muy importante en mis decisiones, soy niña al final. Entonces, me cuesta trabajo reconocer. Ya que lo reconocí y dije: "Bueno, a ver, si si si me deprimo y me pongo mal, o me enojo conmigo misma, este, me tardo más tiempo, de todos modos, al final del día lo tengo que hacer". Entonces, trato de seleccionar, ya la regué, ¿okey?, ya pasó, ahora aprende del error y supéralo, ¿no?, y posiblemente, el mismo error se repita otras ocasiones, pero, cada vez que pasa el mismo error y que de alguna forma dices: "Bueno, ya lo corregí, se corrigió un 50", okey, la volví a a a regar en ese error, pues es seguir insistiendo, seguir insistiendo y decir: "Bueno, ya la regué, no puedo perder tiempo en esto, mejor le sigo hacia adelante".
<chuckles> Claro. <laughs> Sí. Ajá. Claro, o sea, verle como el lado positivo, creo que es importante cuando te llega un error, porque, pues, como tú dices, es mejor sacarle provecho a la situación que quedarse estancado, y decir: "Bueno, ya, no puedo hacer nada", y quedarse como estancado, ¿no? Creo que lo tomas de una manera superpositiva para tu proceso creativo. Y, ¿crees que puedas contarme una vez en la que meter la pata, por así decirlo, te llevó a una idea mejor de la que tenías al principio?
Mm. Sí, fíjate que sí, en algún tiempo trabajé en un lugar de ahí fabricaban balatas. Entonces, tuve tuve la oportunidad de estar en la parte de planeación de los productos que se fabricaba en ese lugar.
Okey.
Era algo muy nuevo para mí, o sea, nunca decía no. <chuckles> A veces decía: "¿Por qué dije que sí?". Pero bueno, nunca decía no, o sea, cada que había una oportunidad, a pesar de que no es de mi ramo de estudio, nunca dije no. Yo decía: "Se tiene que poder". Ya estando adentro, no, pues, ya te imaginas la infinidad de errores que cometí, ¿no? Aprendiendo, al principio era muy complicado, pero nunca dije no, o sea, a pesar de que me equivocara 1000 veces, nunca dije no. Entonces, ahí en la parte de la planeación había una donde tú tenías que seleccionar los materiales, por ejemplo, ¿no? O, a veces me quedaba corta en los materiales, yo decía: "No, pero, ¿qué estuvo mal?". Entonces, no te podías quedar corta porque hablamos de la de parar una fábrica entera. Entonces, no era así como eran errores que sí trascendían, definitivamente. Entonces, ahí tenía
<laughs> Ujú. Okey. Oy,. Claro. <laughs> Sí, o sea, no era como que sí. <laughs> Sí, o sea, definitivamente, estaba complicado como que ponerse sus moñitos, ¿no?
No, no, no. Y, ni mucho menos tiempo para ponerte triste, eh, ni mucho menos para enojarte. O sea, no no había tiempo para perder el tiempo. Entonces
<laughs> Claro, no, no, no. Aquí la fi fábrica seguía ni sin importar lo que estaba pasando contigo.
No, pues, ahí lo que era el plan B, o sea, tenía que tener un plan A, B, C y Z, porque el A, pues, era el el perfecto, ¿no?, el B, era, bueno, está bueno, no era mi primera opción, pero pero funciona, ¿no? Porque, afortunadamente nunca se paró la fábrica, trabajé bastantes años ahí, o sea, en ese ramo, trabajé alrededor de 10 años. Nunca paró, nunca se paró una fábrica por no tener qué hacer, es tiempo perdido, es tiempo, dinero y esfuerzo perdido, o sea, hablamos del trabajo de muchas personas, de muchas cosas, ¿no?
Okey. Claro. Ujú. Ujú. Ujú. Claro, sí.
Entonces, lo que yo hice con mis errores, en es en muchos, porque tuve errores en varias ramas, o sea, al final, aprendes con eso te da la experiencia. Pues, era, eh, crear archivos, ¿no?, donde ya ahora yo metiera un pro un, este, por decir, un material, y el material, al mismo tiempo, me explosionara lo que yo necesitara o me dijera: "¿Sabes qué?, necesitas tantos kilos de esto y esto", pero esos archivos me llevaron años en construirlos. Entonces, ¿por qué? Porque, al fin y al cabo, cuando lo haces así como de como ya, como practicante, pues, no tienes una base de nada, o sea, te dicen: "A ver, tienes esto y a ver qué haces", ¿no? Entonces <chuckles>
<chuckles> Ajá. Oh, guau, sí. Ajá. Sí, como que te te pone el lienzo en blanco y quieren la obra maestra. Y tú así como que: "Ay, pues, ¿por dónde empiezo?", ¿no?
Exacto. No, no. Entonces yo lo que fui fue creando archivos, este, en Excel, que me dieran, este, a través de una formulación que ahí fui creando, en medio del archivo de Excel tuve que aprender Excel, tuve un jefe muy paciente que me enseñó Excel, porque yo no nací con la computadora. <chuckles> Hablamos de otra generación, yo decía: "Guau, ¿cómo se prende?, o sea, para empezar, ¿cómo se prende, no? Vamos a empezar con lo fácil", pero al principio no sabía ni prender la computadora. Entonces, ya te imaginas el reto que, en ese momento, estaba pasando. Aún así tuve mi jefe tuvo mucha paciencia en enseñarme, me enseñó me enseñó bastante bien y muy paciente. Entonces, aprendí. Y eso que él me enseñó, en su momento, cuando ya fui plan bueno la parte de planeación, pues, ya tenía muchas bases por lo menos de Excel, o sea, ya sabía cómo podía, cómo funcionaban la algunas fórmulas. Entonces, con eso fui creando archivos donde, para mí, se me simplificará mi trabajo, porque hacerlo manual, con una calculadora, pues, siempre había el riesgo de error, ¿no? Porque eres humana, bueno, al final, eres humano, te equivocas. Entonces, sí me pasó muchas veces, la verdad, digo, afortunadamente nunca se paró una fábrica, pero pero sí afectaba al trabajo de mucha gente. Entonces, era así mucha responsabilidad y, por eso te digo, ¿cómo no dije que no? <laughs> Era mucha responsabilidad, pero no, o sea, lo que yo hice, mis errores los convertí en archivos especiales donde yo ponía un producto y se explosionaba absolutamente, o sea, salía todo, la hasta la etiqueta, la caja, la materia prima. Entonces, simplificaron mi tarea, pero no fue tan sencillo crear los archivos, hablo de que, mínimo, me tardé 1 año en crear los archivos.
Okey. Ujú. <laughs> Claro. Ujú. Claro, no es sencilla. Ujú. Claro, sí, claro. <laughs> Claro. Claro. Okey, sí, claro, porque, pues, me imagino con semejante, o sea, como tú dices, con semejantes, pues números para producir y todo esto, pues, no creo que haya sido como algo fácil, o sea, claro que, un año y se me hace, o sea, poco tiempo, ¿no?, o sea, genuinamente.
No, es que no había tiempo de perder el tiempo. <chuckles>
<chuckles> Sí, oye, y, por ejemplo, eh, no sé, en este en esta historia o en algún otro momento de tu vida, ¿no? ¿Cómo gestionaste ese miedo a equivocarte? ¿No? Cuando estabas empezando un proyecto, o a lo mejor cuando estabas empezando como a lo mejor a a meterte en esta, como en esta vida tecnológica de las computadoras y Excel y fórmulas, y que a lo mejor como que, no sé, a lo mejor relacionado a ese momento o en algún otro momento en el que, pues, como que tuviste miedo a equivocar a equivocarte, ¿cómo lo gestionaste? ¿Tenías tri algunos trucos, algunos rituales para poder soltarlo?
Pues mira que sí fue una gran experiencia aprender a usar la computadora, este, sí, pero estaba en ese momento pasando la parte de ser mamá y papá al mismo tiempo, entonces mi tiempo era muy corto, entonces lo que yo hacía era preguntar, aunque pareciera torpe, no me importaba, o sea, de eso depende de mi trabajo, o sea, no tengo tiempo de tomar un curso, por ejemplo, a lo mejor la economía tampoco me alcanzaba para mis gastos, eh, como estudiante, entonces decía: "No me queda otra más que preguntar", eh, mi personalidad es muy tímida, entonces yo decía: "No, pues a un lado", o sea, haz de cuenta que cuando entraba al trabajo era una persona, salí y seguía siendo la señora, la chica tímida ¿no?, pero en el trabajo, eh eh, trataba de que la gente no se diera cuenta que era muy tímida, entonces, yo me arriesgaba y aunque me dijeran: "¿Sabes qué? Ay, mira, ya me preguntaste lo mismo 10 veces", no me importaba, o sea, yo voy a preguntar 11, si es necesario, o sea, era mejor, o sea.
Ah. Claro. <chuckles> Claro, sí. Ah. <laughs> Claro, o sea, como que, eh, o sea, ponías a un lado esta timidez y salías de una zona de confort, y como de de este de este círculo que tú tenías de tu ser tímida, a lo mejor como que dijiste: "No, o sea, aquí tengo que salir, y y hacerlo, aunque me dé pena, aunque me de miedo", ¿no?
Ujú. Sí, definitivo. Sí, porque en ese caso, pues, te digo: "La hace de mamá y papá, tenía 2 hijos, no podía decir que no". O sea, tenía que sacar el trabajo, tenía que hacerlo, y me ponía el disfraz y me lo quitaba cuando salía. <laughs> ¡Ojalá! lo hubiera dejado ahí perdido por ahí, que nunca me lo hubiera puesto a po otra vez, ¿no? Pero si me ponían en el en el trabajo, era una persona fuerte, de carácter directo, y afuera, en mi afuera, era era yo, ¿no? O sea, al final tenía yo que cumplir con una responsabilidad y yo entendía que, pues, de eso dependía mi familia directamente. Entonces, yo creo que esa era mi motivación principal, saber que tenía 2 niños que dependían al un cien porciento, de mí que, no había opción a fracasar, ¿no? O sea, sí me equivocaba, sí me asustaba, sí me daba mucho miedo. Te digo: "Mi personaje no era muy valiente, era muy tímida", pero yo preguntaba, o sea, yo veía gente que sabía y, aunque me dijera cosas feas, yo trataba de no tomarlo personal, porque si no, era ponerse a llorar y no avanzas, ¿no? Entonces, eh, así, a poco no, salían ya 2, 3 lagrimitas, salían por ahí, pero trataba que en el trabajo no me afectara en lo más mínimo, porque sentía que eso me hacía perder el tiempo y que yo tenía que hacer el trabajo; y entonces, tenía que sobrepasar mis a mí misma incluso, ¿no? Pero lo hice lo hice así, funcionó afortunadamente. Obviamente, también investigar por mi cuenta, o sea, ahí tenía el acceso a toda la información, entonces empecé a investigar y a descubrir cosas que no sabía que existían, por la mala necesidad de también no tener que preguntar tanto, ¿no? Entonces, me hice medio autodidacta, va, autodidacta con ellas, para evitar tener que confrontar y tener que soportar ciertas formas de trato, ¿no? Entonces, sí, pero al principio no había de otra. No había de otra.
Sí, no. Claro, exacto. <laughs> Okey. Okey. Sí, exacto. Ujú. Sí. Okey, ya. Claro, sí, y y Ujú. Bueno. Claro, también, ¿no? Ajá. De actitudes, claro, sí, como dices, ¿no? Que a veces está <laughs> ¡Oye!, sí, o sea, suena que que para gestionar este miedo, la motivación fue parte clave para ti, ¿no? Como decías: "Tenías que hacer la de mamá y papá"; y ahora sí que, como como decías, o sea, "No era opción que el miedo te paralizara", ¿no? O sea, normalmente cuando, eh, se presenta el miedo, es muy común como esa respuesta de de, como de acción o de huir, ¿no?, del del famoso fight or flight, ¿no? Entonces, este, creo que para ti gestionar el miedo fue como acción, o sea, "Yo le tengo que dar", ¿no? Y como tú dices: "Me tengo que poner la cachucha", me ponen, tengo que poner el disfraz de que: "Aquí soy la patrona, la suprema y aquí nadie me puede", y en mi casa soy, pues, mamá tranquila y soy yo otra vez, y en mi mundo otra vez, ¿no? Entonces, y también algo que noté mucho, como lo que decías así como esto de, como de de que que no te toman las cosas personal, creo que eso también ayuda mucho a gestionar el miedo, ¿no? Como tú dices así que: "Miedo al qué dirán, miedo al que si me dice esto, miedo al que si me dice lo otro". Entonces, así como, pues, aunque me lo diga, no me importa porque, yo necesito salir adelante. Yo necesito empezar a terminar este proyecto, ¿no? O sea, eso está increíble.
Ajá. <chuckles> Exacto. <laughs> Sí. Sin duda. Sí, sin duda no, fue fun ries fue un aprender sobre la marcha, porque por la oportunidad era ahí, o sea, iba yo como, bueno, e e estuve en algún momento en otras áreas, en en empa en empaque era pesado, muy pesado y tuve esta oportunidad porque una chica se embarazó. Entonces, era mi oportunidad de de cambiar de rol de trabajo, ¿no? O sea, de ya no cargar tantas cajas, era pesado, muy pesado. A al fin y al cabo, te digo, nunca dije que no. Era la necesidad de mi familia la que estaba de por medio. Y cuando hubo la oportunidad dije: "Pues, vamos a dar el 100 el 1000 si se puede ¿no? Sí, sí, sí, para la oportunidad. Y se dio, se dio, se dio, ya fui ahí creciendo en otros, en otras s oportunidades que yo nunca decía que no, cuando había una oportunidad. Ay, después me espantaba y decía: "¿Y en qué momento? En mis 5 minutos de debilidad", pero dije: "No, no, ya estoy aquí, vamos a echarle ganas", ¿no? Entonces, ya estando adentro había muchos retos cada vez que que rehacía el nuevo trabajo, pues o cometía muchos errores, obviamente, y y de los errores te digo fui haciendo fórmulas de las fórmulas, entonces ya mi trabajo era mucho más sencillo. A aún así, no te creas, aunque ya iba medio haciéndolo más automatizado porque yo decía: "El trabajo tiene que ser un trabajo, pero tienes que tra trabajar de manera inteligente". No, entonces, teniendo herramienta los cursos que ahí mísmo me iban dando. Entonces, yo yo, eh, ponía trataba de poner en práctica todo lo que me enseñaba la misma empresa yo decía: "Esto tiene que tener un uso, ¿no?" Como el empezar a usar las computadoras como herramientas eran estaban muy acostumbrados al papel todo impreso, todo impreso entonces no yo dije: "No a ver me acaban de enseñar que la computadora sirve para esto y eso vamos a echarlo a andar". Y yo aún, ah, eh, o sea, mis jefes me decían: "Es que" le voy a ver y le digo: "Usted me dio un curso x, eh, yo voy a aprovechar el curso, o sea, sino para qué me mandan, eh, a aprender cosas nuevas, si no me dejan usar la la herramienta", ¿no? Entonces, aún
La verdad. <chuckles> Sí. Ajá. Ah, okey. Sí. Claro. Claro. Sí, o sea, el trescientos mil porciento lo que lo que se pueda dar, se da, ¿no? Y más. Ajá. Ajá. <chuckles> Ujú. Claro. Sí. Claramente. Claro. <chuckles> Sí, claro. Y no aplicarlas. Claro, y este como adaptarse, ¿no? O sea, este, pues, aunque te equivoques, aunque sea algo nuevo, pues, te tienes que adaptar, o sea, literal la la la ley de Darwin, ¿no? O te adaptas o te quedas, porque no hay de otra, ¿no? Y
Sí. <chuckles> Sí, sí, claro, pero no fue mucho mejor para mí, bueno personalmente, porque comentaban ya en el último rol que jugué en esta empresa, bueno, que trabaje en esta empresa, la herramienta de la computadora para mí fue genial, yo dije: "No, tiene está bien, se actualiza al momento, nadie puede tocar ese archivo más que yo directamente", porque ya lo proteges. Entonces, sirvió de mucha herramienta para todas las áreas de supervisiones, de jefes, súper, o sea, todos los niveles este, que estaban eh, involucrados en la producción de un producto, fue bastante funcional, ya no sé, yo, la verdad soy de ese tipo de que hay que cuidar el papel. Entonces se ahorró papel, se ahorró tiempo porque era al instante. Entonces, todos sabían los cambios necesarios, eh, toda la información necesaria. Digo, si al final del día sí fue un gran reto, pues, digo duró tiempo, porque eso eso se alimentaba. Bueno, yo lo alimentaba cada vez que había un cambio. Eso podía ser en cualquier momento del año durante los casi 10 años ¿no? O sea, siempre lo mantuve actualizado. O sea, no era una información obsoleta sino que era una información totalmente del día. O sea, del día. Aunque hubiera un plano nuevo, una cosa nueva, la iba yo integrando en ese archivo. De tal forma que todos los cambios hasta el más mínimo estaban al día, de o sea, tenía que ser funcional, práctico y, para que todos pudieran este, abrirlo y decir: "Ah, sabes que este producto lleva tantas cosas y al final el empaque", ¿no? O sea, el producto final terminado. Y sí, pues sí, cometía errores cuando lo hacía, te saco una calculadora. <chuckles> Sí, no te creas, si te fal nomás te distraes tantito, no le pones un 1 y ya, te llevaste todo todo los erro Pero sí, para mí personalmente los errores fueron mi trampolín para superarme a mí misma definitivamente.
Ajá. Okey. Claro. Ah, sí sí Exacto. Claro. <chuckles> Sí. Claro, pues, es como dice: ¿no? "De los errores aprenden", y creo que la verdad tú llevaste ese ese dicho a un nivel, este, extraordinario, genuinamente, ¿no? La verdad es que sí, creo que sí se llega como a ver este esfuerzo que hiciste por tu familia, y que el miedo al error eh, no fue algo que te detuvo, sino algo que te impulsó, como tú dices: "Este trampolín" que te impulsó a a seguir adelante, a a mejorarte y ser ahora sí que ser cada día, mm, mejor de lo que fuiste el día anterior, ¿no? Y y aprender cosas nuevas que inclusive te pudieron abrir puertas a muchas otras cosas, ¿no? La verdad es que padrísimo platicar contigo, estuvo muy amena la platica No, claro. Y ya sabes si quieres compartir alguna otra cosa, aquí estamos para escucharte.
Es correcto. <chuckles> Sin duda. <chuckles> Igualmente por escucharme, gracias. Gracias.
Hasta luego.